Para ka pang nagmamakaawa, oo, 'di ba?
Oo, tama. <chuckles> Para lang sa race 'yon. <chuckles>
Oo, 'di ba, ang hirap. Kung pwede nga lang manalo sa lotto, eh, kaso hindi, eh, <snorts> hindi ka naman manalo.
Kung ganoon lang kadali 'no? <chuckles>
Oo. Kaso hindi naman na nataya sa lotto, eh. <chuckles> Buti pa yung iba, 'no? <laughs> Gusto mo manalo pero hindi ka naman tumataya. <chuckles>
Oo. Paano mananalo? <chuckles> <chuckles> Oo. <laughs> Hay nako.
But pero alam mo, bun nakakainggit yung iba ano, na nananalo sila sa lotto. Totoo kaya 'yon 'no? Totoo kaya na nanalo sila?
Mm.